私、最近、朝が、ちゃんと起きられなくて、ちょっと、困ってるんですよ。
ああ、ああ。
はい。あの、寝る前の、多分、習慣がいけないのかなって、自分では思ってるんですけれども。
はいはい。
はい。寝る時間は大体いつも同じで、まあ、11時から12時には寝ようと思ってるんですけど。も、寝る前に、布団に入ってから、スマホ見ちゃうんですよ。
うん。 ん。 うん。 ああ、そうなんですね。
はい。で、こう、個人事業主してるので、どうしても、こう、通知とか、こう、メールとか来てないかなって、気になって確認するのが、きっかけではあるんだけれども
はい。 うん。 うん。 うん。
なんか、それ以外に、こう、その、こう、SNS の、こう、自分の投稿とかもしてるので、そういうものを見ると、つい、他のフィード見ちゃうっていうか
はい。 ん、ああ、なるほど。
SNS、はい、見出すと、止まんなくなっちゃって
はい。 はい。
で、こう目がどんどん冴えてきちゃって。で、こう、「ああ、じゃあ寝なきゃな」と思って、こう閉じても、逆に目が冴えちゃってきてるから
えい。 うん。うん。 うんうんうん。
寝れなくなってるってことに気づいたんですよね。
なるほど。
はい。でもどうしてもこう見ちゃう習慣になってるのをやめられなくって。で、それだけまあ、寝つきが悪いくらいだったらまだいいんですけど、多分そのせいで、こう朝は6時に起きたくてアラームかけてるのに。ええ、伸ばしちゃって、スヌーズで6時半40分、気づいたら7時みたいになっちゃうんですよ。
はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ああ。なるほど。
はい。 あ、できればそれを減らしたいなというか、なんか、変えたいなって思ってるんですけれども
もううん。 うんうん。
うん。
なるほど。なんか、あの 習慣が、悪いサイクルに入ってしまって、ぐるぐるの次になってしまっていて
うーん。
る感じがしますよね。
そうなんですよ。なから、いそのルーティンをやめればいいのかなとは、おやんわり思ってるんですけれども。おう、やっぱ布団に
うん。 うん。うん、う なんか はい。あの、寝る前に、いや「11時か12時ぐらい寝たい」っておっしゃってたけんですけど、け結局何時ぐらいに寝てるんですか？
はい。 ああ、時計をしっかり見てる時と見てない時があるので、あ、うん、まあ、定かではないんだけれども、12時は過ぎちゃってるなっていうのは、こう気付くんですよね。あの、電話が12時で、こうお休みモードみたいに切り替わるというか、就寝モードに切り替わるようなってるんで、そこで、あ、やばい、い越えちゃったな、日付って思うとちょっとそわそわする。
うんうん。 うん。 はあ。 うん。 はい。 うん。 て、うソワソワして、そっから寝ようかなっていう風に入るんですね。なる
はい。 そうですね。でめそっから、やっぱす寝る前にトイレ行こうとか、うーん、明日なんかあったかなとか考えて結局あ、そうなんですよ。なんか1時間ぐらいは寝てない気がしますね。いちじぐらいまで起きちゃってる気がしま
うん。 あ、そこでお布団を出出ちゃう出ちゃったりもするんですね？トイレとか。 あ、ああ。 なるほなるほど。 そっか、1時に寝てたら、6時に起きるのは確かに難しそうですね。
うん。 そうなんですよ。何時間5時間？う、うーん、じゃ、ちょっとやっぱ少ないので。
うん、5時間。 自分としては、何時間ぐらい寝と、なんか、こう、自然に目が覚める、睡眠時間だなっていうのは、自分ではご存知なんですか？
はい。 あ、やっぱり、なんとなく、6時間が、ちょうどいいかな、とか。
うん。 結構み結構短めの方なんですね、でも。
あ、そうですね。でもその代わりに、お昼寝は必ず1日2回してるんですよ。
うん。 うん。 へえ、お昼寝を。
はい。20分っていう短い、ひお昼寝を、午前、午後に1回ずつして、っていう、うん、サイクルが出来上がってるというか。
うん。 もう、お昼寝の方は、もう、きちんとルーティン化されて。
そうですね、そう、昼寝の時は、なぜか、こう、スマホは見ないってできるというか。
うん。 うん。 へえ、その違いって何なんですか？
なんなんでしょうね、なんか、やっぱり、1日の終わりだから、こう、ほっとして、い今日1日を振り返りたい、みたいな、そんな気持ちでスマホを見てる気がするんですよね。
うん。 うん。 へえ、なるほどね。ほっとしたい。
うーん。ほっとしたい。うーん。
ほっとしたい。でも、みち見ちゃうのは、なんか通知。
そうですね。通知見ちゃうし、ね。そうですね、布団に入ってからやっぱりほっとするので、よっしゃスマホ見るかみたいに切り替わっちゃってる気がしますね。もう自然と手が伸びる。
ううん。うん。 ううん。 はい。 ええ。 ええ。じゃ、もう身近に、常にもうすスマートフォンは置き場所が決まって、ずっと持って歩いてる感じですか？
はい。 そうなんですよ。そこもちょっと悩んでいて。やっぱりこう、お客様から連絡が来たら、すぐ出なきゃみたいな不安がどうしてもあるので。
うん。 うんうん。 うん。 ああああああ。
どこに行くにも。トイレに行くにも、お風呂に行くにも、見えるところに置いてしまう癖があるんですよね。
ああ。 おどもう体の一部ですね。
そうなんですよ。よない。うーん。
うん。自営業の方はね。 ながり大切だから、そういう方多いですよね。
はい。やっぱりね、自営業あるあるだろうなとは思ってるんですけど。でもそのせいで、ちょっと私生活との線引きも難しくなってきていて。
うん。 うん。うん。 うん。
おう、ご飯中でも、通知が来たら見ちゃうし。で、こう家族がいるので。特にあの、子供達がいる前で、ご飯中に電話なんて。躾け的にやりたくないのに
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ。 そうですよね。
はい。うん、でもこう、電話来ちゃうと。あ、何かあ、私がやってる仕事ってイラストレーターなんですけれども。
うん。 おお、そうなんですか。
はい、なんかこう、緊急の直しとかがあったりすると「入稿に間に合わないから」こう「すぐ直して」みたいなことは度々あるんですよ。
はい。 うん。 ああ、それ夜中でも結構あるんですか？
あ、でも、さすがに夜中はまあ、あの、なくて。うん、お遅くてもまあ、10時ぐらいまでには
うん。 はいはい。
うん、っていう感じなので、まあ、大体相手があの、企業様なので、会社がやってる時間ぐらいにしか来ないっちゃ来ないんですけれども。
うん。 ああ、そうです。 ああ、それは良かったですね。
はい、さすがに夜中はちょっとね、無理かなとは思うんですけど。でもやっぱり、出来る限り答えたいなと思っちゃうので。うーん。
うん。 うんうんうん。 なるほど。 か、じゃあ、その10時までが仕事モードで、携帯あ、スマートフォンが、肌身離せず見てしまって、通知を見てしまって、それ以降はその、ご自分の SNS とか、その反応チェックで、もう1時間、2時間が経ってしまうっていう感じですか？
はい。 はい。 うん。 うん。 そうなんですよね。だその自分のチェックだけで済めば、多分5分、10分で済むのに、そこからこうおすすめのフィードとか全然関係ないもの流れてくるじゃないですか。
うん。 はい。
で、私あの、動物が好きなので。猫ちゃんとか、わんちゃん流れてくると、永遠うんですよ。
うん。 うん。 いや、でも そう、あれは終わりがないですよね。
そうなんですよ。で、癒されてるなとは思うんですよ。見ることで。だけど、目に悪いっていうか、その、よく言うスマホの光っていうのが、こう寝る眠りを妨げるっていうイメージは確かにあって
うん。 うんうん。うん。 はい、そうですね、こう脳をギンギンと刺激するって。
はい。 うーん。あ、眠くて布団に入ったはずなのに、こう見てるうちに目が冴えてきて
うん。 うん。
「あ、猫ちゃん可愛い、猫ちゃん可愛い」みたいな <chuckles> モードに突入してるのをを感じますね。
うん。 いや、なります。なんか話を聞いていたら、なんかそれごくかう逆に自然な気がしました。だって、仕事が終わるのが実質、夜10時みたいなもんですよね。
はい。 ああ、そうですね。うん。 うんうん、そうですね。
うん、気が抜けるのが。 就業が例えば6時とかのお店、6時とかに仕事が終わる人だったら、はちじからリラックスしてあ、8時ぐらいにご飯食べて、8時からリラックスして、で、2時間ぐらい、1、2時間ゆっくりして10時に寝るだったら分かるんですよ。
はい。 うん。 うん。 うん、うん。
でもあなたの場合はね、10時に、お店が閉まるわけですから
うーん。
おっから2時間は、なんか自然と言っちゃ自然の気ま、します。うん。うん。
うん。確かに。そうなんですよね。なんか自然だけど、結構遅いから、そのまま眠りの時間に食い込んじゃってるって感じですよね。うんうん、確かに。
うん。 うん。 うんうん。もし削るとしたら猫ちゃんの方じゃなくて、そのご自分のスマートフォンああ SNS での発信とかの方を昼間に
はい。 あ、なるほど。
うつすうつす。こちらは、どっちなんとなく仕事じゃないですけれども、頭がはっきりしてる時でもできそうだから、そちらをうつしてみるっていうのはいかがですか？
うん、うん。 はい、そうですね。 うんうんうん。 いや、実際その方が効率もいいですよね。頭が冴えてるうちに、なんなら朝一に SNS のチェックをして。投稿とかもして。
うんうん。 うん。 うんうん。あ。 そうですね、なんか、こうスマートフォンへの渇望を朝にずらすと、朝もその方が気になって起きられるみたいな。
うん。うん。 あ、確かに。あ、それいいですね。目覚めてすぐにチェックするみたいな。
うん。 うん。
であれば、ま、夜来た分の通信も朝見れるし。それで、こう、眠い目でスマホを見ることで、逆に目が冴えていくっていう。ああ、それはいいですね。
うん。 <chuckles> あす朝活と称してですね。
あ、そうですね、朝活に SNS チェック。
っく で
あ、それはすごい良さそうです。
はい、なんか、まるでいいことのように、こう名前を付け替えてですね。
はい。 はい、<laughs> そうですね。いや、でもすごくいいと思いました。結局目がはい、目が冴えるきっかけになるし。そこからこう返信するってなったら、ちゃんとしっかり考えなきゃと思って、目が覚めていく効果もありそうだし。
ええ。 ああ、本当です うんうん。 うん。 うんうん。
あれを、そっちにずらすことで、夜は癒しの猫ちゃん動画だけを観てしまえば、そこまで、こう、遅い時間まで、だらだら観るっていうよりは、もうちょっと早い段階で、「あ、寝なきゃ」ってなれそうですよね。
はい。 なれそうです。
うーん。あ、それはいいですね。削るというよりは、時間の移動ですね。
うーん。 そう、時間をちょっと移動させて。
うん。
で、あと、もし、あの、猫ちゃん動画も、あの、やっぱり、ベッドの中で、あの、ちいクリーンで観ることに、やっぱ、中毒性があると思うんですよ。
うん。 あ、なるほど。
なので、お家でイラストレーターされてるってことは、大きなスクリーンがあるのではないと思うので、一度、あの猫ちゃん動画はパソコンでとか
あ、はい。 ああ。
スクリーンサイズをちょっと変えて
確かに。
観るというのはいかがでしょうか？
あ、いいですね。もう、お布団に入る前に、仕事終わったらパソコンの大きい画面で猫ちゃんを堪能し
うん。 うん。
で、布団では別に観ないっていう。
布団ではには、スクリーンを持ち込まないと。
うんうん、あ、それはいいですね。すごく自然にスマホの画面を観ることなく、癒しはちゃんと摂取できるっていう。はい。
うん。 ちょっと、物理的にスマホを離してみるという。
あ、すごくいいと思いました。ちょっと、その、時間の移動と、猫ちゃん動画をでっかい画面で観て、布団に持ち込まない、を、今日からやってみようと思います。
良かったで うん。 うん。 ああ、じゃあ、良かったです。
はい、ありがとうございました。